Iya, jadi musik yang aku pengen bikin, biasanya kayak lagu-lagu ini ya hiphop gitu yang emang kayak bikin beat gitu kan, eee, dan aku
Oke yang bikin semangat gitu ya?
Iya, ya bikin semangat juga atau mungkin ya, beat beat yang apa ya bikin kita lebih merasa emosional gitu dari vibes-nya. Dan aku juga ini kan sempat berusaha buat belajar kayak music theory dari YouTube sih biasanya kan ya, karena kan di YouTube itu ada banyak video tutorial. Jadi aku bikin lagunya itu bukan kayak bikin lagu pakai, eee, apa ya, pakai gitar atau kayak pakai instrumen yang asli, enggak aku kayak pakai laptop gitu kan, ada kayak aplikasinya atau software namanya itu digital audio workshop ya atau workspace aku lupa namanya e pokoknya sebutannya itu adalah, e itu kan ya DAW, Dan itu kan DAW ada banyak ya, ada kayak AbleTone, FL Studio, itu kayak brand-brand-nya gitu. Dan aku biasanya pakai yang FL Studio gitu. Dan itu aku pakai buat bikin-bikin lagu hiphop biasanya bareng teman sih, kalau emang kita ada kayak waktu senggang gitu.
Oke. Heeh. Oke. Mmm heeh-heeh. Iya. Wah, hmm. Wah, oke oke oke oke, wah ini obrolan seru banget nih Kak ya, kalau bicarain tentang hobi ya, apalagi tadi Kakak cerita hobinya itu banyak banget gitu ya, macem-macem dan memang, eee, diusahakan gitu ya. Maksudnya bisa masih bisa melaksanakan hobi itu di sela-sela, eee, kesibukan Kakak kayak gitu. Wah terima kasih heeh.
Hmm hmm. Iya. Iya, makanya kan aku kadang ini kan berharap kalau waktunya itu bisa lebih dari 24 jam kayak mungkin bisa 30 jam sehari kali ya, tapi karena emang udah kayak gitu, jadi ya udahlah aku nggak bisa. <chuckles>
Oke, iya kalau bisa ya. <chuckles> Oke. Heeh heeh heeh, oke, wah seru banget nih Kak obrolannya ya, terima kasih nih udah mau cerita-cerita berbagi pengalaman dan pengetahuan baru nih tadi buat aku ya, terima kasih Kakak.
Oke, sama-sama Kak sampai jumpa.